Khám phá sở thích nào mới á hả? Thì, à, xem thôi, thường thì mình sẽ tiếp cận thông tin nhiều hơn, mình sẽ coi coi là có cái trò gì thú vị ở trong khu vực của mình, thì mình thường sẽ đi tham gia, ví dụ sẽ có những cái event hay là những cái cái trò chơi gì đó trong khu vực thì mỗi năm nó tổ chức một lần, là tới mùa nó sẽ có thì mình sẽ tham gia cái cái những cái trò như vậy.
Ừm. <clears throat> Ờ. Ô kê. À hả, ồ. Ô kê, còn còn nếu mà mình thì mình làm, à, gọi là, hội họa, vẽ tranh hoặc là thiết kế nhân vật, tại mình đang học ngành đó thì mình mấy cái đó là cái mảng mà mình muốn làm. Nếu mà
Ừm. Ai cũng À, ngành game designer hả?

Hoặc là chơi xếp Lego, đó là những cái trò chơi mà mình nghĩ là nó sẽ rất là tốt cho trí não, hoặc, ờ, để giải trí, với lại, ờm, gọi là, gọi là, có nhiều cảm xúc khác nhau. Giống như nếu mà sắp một con Lego đi, thì, ờ, nó giống như sẽ có cảm giác, ờ, thú vị, nhưng mà cũng sẽ t có một lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy, gọi là, buồn chán, tại vì xếp hoài chưa xong.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <laughs> Đồng ý, nhiều nhiều cung bậc cảm xúc, phải hông?
Ờ. Ờ. Đúng, đúng, nhiều cung bậc cảm xúc. Còn nếu mà nếu mà không chơi game mà kiểu giống như board game thì mình có thể chơi với thú cưng cũng được. Chơi với động vật ấy, kiểu như chó mèo thì cũng sẽ, ờ, là hoặc là, ờ, dắt chó đi dạo hoặc là dắt dắt mèo rồi đi đâu đó cũng được. Nói chung là phải chơi, ơ <tsk> làm vậy để cho thoải mái đầu óc hơn. Đấy, ờ, th còn bạn thì sao? Ừm, nên bạn bạn nghĩ như nào?
Ừm. À, cũng Ừm. Ừm. Ờ. Thì Mình thì, ờ thật ra mấy trò chơi game của bạn, a, vừa nêu á, giống như trò chơi của mình hồi còn nhỏ. <laughs> Giờ lớn rồi ít cái đó, tại vì, ờ, lúc đó là bị, ơ
À, vậy hả? Ờ, tại tại cái trò chơi đó là ừm, cái trò chơi đó hình như bắt buộc phải, ờ, 2 người trở lên nếu mà chơi cờ tướng ấy. <chuckles> Ừm.
À, thật ra là nó hơi bị đau lưng ấy. Còn, ờ, cờ vua cờ tướng thì phải có người chơi cùng thì cũng đúng. Rồi, ờ, ngoài ra thì hồi nhỏ nếu mà còn nhỏ thì hồi nhỏ mình sẽ chơi những cái trò nhảy dây nè, rồi, à a, ra con trai thì bắn bắn bi, đá banh, rồi, à, thảy đá đồ cũng là cũng, ờ, một số ừ, về trò chơi giải trí. Nhưng mà khi lớn là đương nhiên là không không có tham gia chơi mấy cái đó được nữa. Thì, à, thường thì, ờ, đi chơi gặp bạn bè, lái xe đạp, hông thôi, ơ, chèo thuyền kayak hông thôi là leo núi trong nhà cũng là một số hoạt động cũng thú vị nè. Rồi tôi cũng hông thôi là nặn, ơm, nặn gì ta, nặn đất sét ấy, nặn hay làm đồ gốm đấy, làm làm bình á thì mình
À. Ờ, ừm. À. Nhiều lắm, ừm. Ờ. Ờ. À, nặng nặng phết. Ờ. Bạn nhắc bạn ừm, tiếp đi bạn, sorry.
Đâu, đâu, đâu, đâu có sao. Thì mình cũng có tham gia những cái trò chơi như vậy thì mình thấy, ờ, <chuckles> lớn rồi nhưng mà, kiểu, nó vẫn nó vẫn đỡ hơn ấy. Nhưng mà nó đỡ hơn mấy cái trò, gọi là, chơi Lego hay là chơi, ơ, ngồi xếp hình, ngồi đau lưng thấy bà. Mình, à, mình hông
Bạn có thể nằm mà. <laughs> Bạn nằm xếp được mà.
Hồi, ờ, hồi ừ, nằm xếp được hả? Hồi, ờ, hồi đợt đó mình chơi xếp hình mà mình xếp cái hình 1.000 miếng ấy, kiểu, xếp cũng khoảng hai mấy, cho nên là mình cũng không muốn chơi lại cái trò đó nữa.
Được. <chuckles> À. Ô kê, T bạn nói những cái đó, trò đó ra mình cũng còn nhớ rất là nhiều trò khác nữa, giống như là xếp hạc nè, xếp, ờ, ngôi sao nè, đó. Mấy cái trò rất là đơn giản thôi, nhưng mà rất là vui, ừm, rất là, gọi là, mê nữa. Hông, tại hồi đó mình, kiểu, mình mình mê vẽ nữa đúng rồi, còn vẽ nữa.
Ừm. Ừm. <laughs> À. Vui á. <chuckles> Là vẽ vẽ vời cũng hay nè, cũng hay đó.

Ừm.
Hồi đó là có chơi samphor nhưng mà samphor thì nó hay hơi hơi mỏi miệng quá nên thôi mình nghỉ.
Ừm. À, thì, à, thì, ờ, có một cái, à, một cái dễ khó khác nhau ha, để xem coi có phù hợp với bản thân không ha.
Ừm, còn nếu <clears throat> Ừm. Đúng rồi á, rồi rồi xong nó khó, nếu mà mình cảm thấy như là mình, à, không học được guitar được nhiều thì mình chuyển qua cái khác nữa, giống như là đọc, ờ, đọc truyện tranh. Mình thích đọc truyện tranh lắm, mình, ờ, lúc nào cũng muốn đọc truyện tranh hết, nói chung là gần như là đọc truyện tranh, nếu mà có máy tính.
À. À. À, mình cũng Ờ. Ờ, kiểu, giống như là thật ra là mấy cái đó là để, ơ, để cho mình đi keep going, kiểu, giống như là để cho mình tiến tới thôi, chứ thật ra là không phải đam mê, phải hông? Kiểu, giống như chơi guitar á, rồi chơi nhạc cụ đồ đó, đa số là, kiểu, phát triển bản thân thôi. Ừm.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Không, đâu mấy đâu Ừm, nhưng mà mà cái đó mấy cái đó cũng tốt lắm á, mấy cái đó cũng, gọi là, giúp mình, gọi là, sáng tạo các nhân vật nữa, kiểu, đọc truyện thì mình cũng cảm thấy được nhân vật này như thế nào, hay là giống như là bỏ cảm xúc vào thì mình sẽ cảm thấy là, ờ, mình nên vẽ một nhân vật như thế nào cho nó phù hợp với cái khuôn mặt này, hoặc là cái cái với cái body này, đó.
Ừm hứm. Ừm.
Xong nếu mà mấy cái đó không được thì nữa thì mình có thể là kiếm lớp nào đó để học trải nghiệm. Mặc dù giống như là yoga đi, thì nói chung là nói thiệt nha là mình không có dẻo, mà học yoga thì cũng, gọi là, giúp giải tỏa một xíu số căng thẳng thôi, hoặc là chơi những, chờ trò chơi t gọi là, ờ, ngoài trời giống như bóng rổ nè, để, ơ, thoải mái cơ thể, chảy mồ hôi, toát mồ hôi đồ.
Ừm. À. Ừm. Ừm. Ờ, cũng cũng khá là tốt. Tại vì, ờ, yoga thì mình cũng có tập yoga. Mình mình cũng thực sự thích yoga, nhưng mà tại vì ở một mình ấy, cho nên là cũng hổng có ai tập chung, cho nên là cũng hổng có, gọi là, à, cái gì ta, gọi là, để cho bản thân nó có kỷ luật á, cho nên là cũng, kiểu, tùy tiện, lâu lâu mới tập, mà bây giờ cũng khá là lười rồi, cho nên là cũng không có tập được nhiều. Nhưng mà nếu được thì tập luôn. <laughs> Ừm.
Yeah. À. Ờ. Thì lâu lâu, ừm, h ờ, mà mà bạn làm, ừm, ừm, cuối tuần, đúng hông? Kiểu, ờ, bạn làm cuối tuần thì cũng cũng khó ha. Vậy nếu mà bạn làm cuối tuần vậy thì bạn ngày nào bạn được ý là <tsk> ngày nào bạn làm những hoạt động như thế này, kiểu, bạn thời gian rảnh á, bạn có làm những hoạt động này hông?
Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm. À, đương nhiên là hông rồi, bây giờ là thời gian nghỉ đối với một người già như mình là chỉ thích nằm lười xem Facebook thôi. <laughs> Nói chung là sở thích nó bị hạn chế lại và độ lười nó tăng tăng tăng lên ấy, hồi còn trẻ thì mình sẽ muốn khám phá đi nhiều, nhưng mà khi khi mà có tuổi rồi sẽ không muốn làm những cái hoạt động như vậy. <chuckles>
<laughs> À. À, OK. À há. Nhưng mà ý là à, nhưng mà <laughs>